Definitivamente. La verdad es que, am, me recuerda mucho más como a casa de abuelos. Entonces, en en ese caso sería fórmula melódica, pero como música sería como esta parte de de cantantes o artistas como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, am, José José, no sé, Julio Iglesias. Am
Okey. Ah, ya. Como estos como clásicos, este, inclusive con mexicanos, que que no podían faltar en una casa cuando estaba haciendo quehacer, cuando estaba cocinando y, sobre todo, con los abuelos, ¿no?
Sí, y aparte que, es curioso, ¿no? Porque como dices, esas canciones que antes eran como para sentarte y escucharlas, de repente se volvieron como para como tus moods del día, ¿no? O sea, eh, de señoras dolidas para limpiar, de de que, no sé, am, canciones de José José cuando estás con tus amigos ahí en, este, pues en quizá en tu convivio ahí en tu casa con con botana y este tipo de cosas, ¿no? Y
Ándale, sí. <chuckles> Sí. Ah, sí, como también para despechar un poquillo la situación, si algo pasó, ¿no? <chuckles> Como para cantarla con sentimiento, ¿no? O sea, no puede estar, no sé, escuchando a José José sentado viendo la tele, ¿no? O sea, tiene que haber un ambiente, como tu dices, como un un estado de ánimo muy específico para ciertas canciones, ¿no?
Ajá, justo. Sí, con Juan Gabriel también, ya. Sí. Justo. Y es que es eso, ¿no? De que, por ejemplo, con con Juan Gabriel, pues de repente, pues con tus amigos de que empiezas a cantar así a todo pulmón y y a lo mejor ni siquiera estás, este, dolido ni nada, pero, pues, las cantas con muchísimo sentimiento.
Jum. <chuckles> Claro, sí, sí. Igual no te está pasando, pero, o sea, como que es algo que ya lo traes, ¿no?
Sí, ya, ya. Ya todos somos románticos por naturaleza.
<laughs> Por naturaleza, por haber crecido con estas canciones, ¿no? Y
Ajá. Sí, ya nos duelen y ni siquiera sabíamos qué es lo que significaban las letras.
<laughs> Sí, sí, sí. O sea, como que, no sé. Sí, tu mamá lo ponía y e ella como que acordándose de sus dolores de amores. Este, y tú ahí jugando, no sé, el PlayStation, ¿no? Y tú ni al caso. <chuckles> Pero las cantabas a todo pulmón con tu mamá y no sabías ni qué estabas haciendo. <chuckles>
No y y l y lo y lo raro es que de repente la escuchas y le empieza a cantar y dices: "¿Pero pues yo de dónde me la sé?".